ああ、はい、長芋も、食べちゃいます？
はい。はい、長芋も、はい、とろろじゃないですか。大体、使うのって。あんなのもう、すりおろしちゃえば、もう、とろろだか、か分なくなるので、<laughs> はい。ちょっと、なんか、あの、毛がジョリジョリすんのがやだなと思うときは、ちょっと、アルミホイルでゴシゴシゴシっとやれば、わりと、そういう、毛だけは取れるので。
うんうん。はい。 ああああ。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 うん。 ええ！ あ、アルミホイルでやると取れるんですね。え！知らなかったでうん。
そうなんです。アルミホイルをくしゃくしゃっと丸めてはい、ゴシって、ややると、あの、うええ、ゴボウの皮も同じですけど、すぐううう、すごく、わりと取れるので
はい。 ええ！そうなんですか。ゴボウ、苦しんでました。
そうなんです。ね、だから、あの、そういうので、ま、ちょっとぐらい、ぐ残っちゃっても、洗ってれば別に、あの、少し茶色っぽい、ね、ゴボウきんぴらができるだけなので。
うん。 あ、全然。 うん、全然いいです。わ、それはすごいテクですね。
はい。 ね、それに、ちょ1つだけ免罪符があって、あの、皮と身の間に、ええ、アンチエイジングの良い栄養素が貯まってるらしいんですよ、どうも。
うん。 うん。うーん。 うん。 そうなんですね。<laughs>
そうなんでつよ。これいいですよ、いい情報だと思いません？私はこれを免罪符に、全部の皮を剥きませんよ。<laughs>
ほん そんないい情報、知らなかったです。ええ！
そう、だから果物のは、基本的に皮ごと。だか、リンゴも皮ごとですね。はい、梨も皮ごと。
うん。 ええ。 あ、あ、うん。ええええええ。ああ、そう柿も皮ごああ、そうなんですね。あ、でもなんか、逆に美味しそうかも、なんか、うーん。え！
柿も皮ごと。 そうなんです。 そうですね。 ただ、私も達人にはかなわなくて、なんか、そういう、おしことを教えてくれた達人は、みかんも皮ごと食べてるみたいなんですけど。
ええ。 あ、はい。 う、みかんはちょっと、う
みかんはちょっときついですかね、やっぱりね。<laughs>
硬そう。 <chuckles> そこまでいったら、もう、ほんとに達人ですね。
ええ、そうですよね。
うーん。まあ、でも、やっぱりそうやって、もうどうしても忙しいじゃないですか。
はい。
だから、自分の、か時間を確保されてるのは、すごい素晴らしいと思います。
そうですね、だから時短っていうよりは、こう、何を優先して何を諦めるかを、あの、順番つけて決めてくっていうのが、多分、あの、大事かなと思います。やっぱい、どんなに、こう、なんだろう、あの、そういうふうに、て
うん。 うんうん。 うん。 うん。はい。 ええ。
じめな人はできないと思うんですよ。ええ、やっぱり、皮は剥かなきゃとか、あの、下ごしらえは丁寧にしなきゃとか
うん。 うんうん。